हाँ, सही है और क्या बिल्कुल और ऐसे ही होना चाहिए, अच्छा एक चीज़ और आप बताइए कि जैसे आपने कहा कि अ, जब भी आपकी सैलरी आती है, तो आप 50% बचत का निकालते हैं बाकी के 50% से जो भी आपको करना होता है, वो आप करते हैं, लेकिन अ, मान लीजिए कि जैसे कोई बहुत बड़ा खर्च आ जाता है, मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है या फ़िर शादी में कपड़े खरीदने हैं या फ़िर घर में बहुत ज़रूरी कोई ऐसा काम है जो करना ही पड़ेगा, ऐसे में कैसे संतुलन बनता है? क्या मतलब फ़िर भी आप 50 परसेंट बचा पाते हैं अपना या फ़िर वो कभी-कभी चला भी जाता है?
जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। उहुँ। हुँ, जी, जी। हुँ, हुँ।